بُصّي بقى، أنا أصلًا في الحتّة دي يعني جامد أوي بقى بجد. أنا قعدت أول سَنة بُصّي أنا خ أ آه. لأ، لأ بُصّي بصراحة أنا خرجت من ثانوية عامة كنت ما كنت متوتّر جامد بقى وبتاع، فأنا أصلًا اللي هو ما كانش عندي بقى
إمم. ثانوية عامة فعلًا موتِّرة جدًا.
آآ أنا بقى وما كانش عندي بقى أنا وك ما جاتش عليّا بتوتُّر جامد والله العظيم، يعني لمّا كنت باشوف اللي حواليّا كنت باستغرب. أنا ما كانش عندي اللي هو بقى اللي أنا كنت باذاكر وكل حاجة، بس ما ما ت دي يا ابني تطلع إيه؟ والله ما عارف، بس أنا بقى هنشوف أعلى حاجة تيجي لي هاخشّها إن شاء الله فاهمة؟ فاللي هو كنت
بجد؟! إمم. يعني أنت ما كنتش مقرّر صيدلة من الأول.
لأ، لأ، والله ما كانش في أي حاجة في دماغي أقسم بالله. فلمّا جات لي بقى أنا إيه، دخلت كده الكلّية، حرفيًا اعتمدت أنا إيه، ما كانش عندي غياب خالص المحاضرات كان سكاشن بس وكانت ممكن تبقى يومين في الأسبوع، فكنت زي الباشا، آه، 5 أيام إجازة يومين إيه، في الكلّية. فكنت مقضّي حياتي أول سَنتين <laughs> واروح الكلّية على الامتحانات بقى، أذاكر كده كويس المادة، أذاكرها قبلها بيومين، 3 بالكتير خلاص أنا اعتمدت. أول سَنتين عدّوا كده بصراحة، بس
أوكي. إمم. إمم. آه حلو. آه. <laughs> الله. <chuckles> آه. اهم. إمم. يعني أنت ما كنتش بتحضر محاضرات كتير كنت بتذاكر مع نَفْسك؟
لأ، لأ نهائي، ما كنتش باروح. كان بقى في ناس بتنزل الريكوردات بتسجّلها ويرفعوها مثلًا على group معيّن أو حاجة معيّنة drive مثلًا، فكنت أخُش أسمع بقى المحاضرات وأعيش عادي. لحد دلوقتي ما كانش في توتُّر في حياتي <chuckles> هم بعد سّنة تانية بقى آمم
آه. ف إمم. يعني أول سَنتين جامعة عدّوا من غير توتُّر.
آه، ما كانش في توتُّر. كنت بانام براحتي واصحى براحتي، في أيام كتير إجازة فحتّى المذاكرة لو في حاجة كنت أذاكرها في أسبوع، لأ مع إن أنا مرتاح نفسيًا وكده وما فيش توتُّر وبدنيًا ونفسيًا زي الفل، كنت أذاكر اللي هاذاكره في أسبوع، أذاكره في 3 أيام عادي. جُم ج يعني جينا بقى في سَنة تالتة أ طبّقوا نظام غياب جديد. قال لك لأ إحنا لازم نحضر المحاضرات كمان، طَب المحاضرات دي يوميًا أنا ممكن يبقى عندي 8، 9 محاضرات يوميًا عادي، من 08:00 مثلًا
إمم. إمم. 9 محاضرات! ده كتير أوي.
إمم. يعني فب بقيت أنزل، يعني من واحد ما كانش بينزل من بيته غير يومين ومقضّي حياته بقى صياعة وبتاع، لفجأة كده أنا بقيت حر
امم. د د دَربِك لك يومك شوية.

قصدِك يعني لو داخل الامتحان حالًا، والّا مثلًا عندي امتحان كمان كام يوم؟
آه، آه يعني ع عندك امتحان تاني يوم، أو أنت داخل الامتحان فجأة، بتعمل إيه؟
والل لأ، والله بُصي أنا دايمًا بادِّيها واحدة، اللي هو إيه يعني إيه اللي هيحصل يعني، أنا ما أموت هاموت هاضغط نفْسي وأموت ليه يعني؟ هاموّت نفْسي ه هاتجلط ف ب والله بجد دايمًا باسأل نفْسي إيه اللي هيحصل يعني؟ إيه اللي هيحصل! هتشيل المادة هابقى أشيلها مش حوار، تفضل أمي بقى على دماغي دايمًا بقى، اللي هو "يا ابني أنت ما بتذاكِرش، أنت ما بتعملش إيه،" مش عارف إيه، أقول لها: "مش مُهم، دي مادة لو شِلتها خير وبركة مش مشكلة يعني."
معاك حق، إمم. آه. امم. هل ساعات بتحس إن ضغط الناس اللي حواليك بيزود التوتر ده؟ يعني أهلك مثلًا يشوفوك مش بتذاكِر، فبيزودوا التوتر فجأة؟
جدًا، جدًا. لأ، جدًا بجد، أنا ممكن أصلًا أبقي ب يعني أنا أنا مضبط دنيتي عادي، ممكن أول شهر ما أذاكِرش في الكُلّيّة، لسه يعني ما بدأناش الجد، هتلاقي بقى أمي رايحة والدي أو أي حاجة، أنت وأنت طَب إيه ما بتعملش ما بتسويش، <tsk> هُم مش فاهمين، هُم مش فاهمين الدنيا، طَب ما عدّا خمس، ست سنين أهُم ما شيلناش حاجة، <laughs> حتيجي على دلوقتي يعني و أنا ب أو حتيجي على دلوقتي يعني، بس أنا دايمًا باقول لهم، أنا باجي باجي في الامتحانات كده أقول لأمي: "بُصي يا أمي مش معنى إن أنا ما شيلتش مثلًا السنة اللي فاتت، يبقى المرة دي مش هاشيل، دي مش دي مش بتاعتنا دي بتاعة ربنا" أنا حرفيًا دايمًا باعمل كده، لا والله أنا دايمًا باعمل كده، عشان أخرج نفْسي من التوتر جامد، ما هو التوتر ده ممكن يأذي الواحد نفسيًا على الفاضي عشان تعليم في الآخر هي ناقصة، أنا عندي واحد صاحبي والله بجد يعني
اهم. إمم، أيوه. أيوه. <laughs> قلقانين ليه؟ <chuckles> إمم. <laughs> آه فادعي بقى كتير. <chuckles> اهم. صح، صح.
آآ يعني لما اتوتر أوي خد Gap سنة، من نفسُه كده، أقُسم بالله عمل كده، والله عمل كده، لسه شايفُه أنا قطع معانا كُّلنا فجأة، وخد Gap سَنة، عملت إيه، لأ، أنا طنشت وأهتميت بشُغلي، هو كان في مجال تاني، فالتوتر للأسف بيودّي الواحد قال لي: "آه، أنا أنا نفسيًا كنت متدمر ما كنتش قادر أكمل أنا خلاص تعبت،" قُلت له براحتك يعني آه و و وراجع مش متأثّر مثلًا إن إحنا بقينا أكبر منه بسنة، والله ولا في أي حاجة، هو شايف إن هو عمل ال الصح لسلامُه النفسي.
ياه! إمم. آه، أوكي. فهو بعِد خالص عن الكُلِّيَّة، وعن كُلّ حاجة.